Слушай, я никак не могу избавиться от вот этого чувства такого, знаешь, э, давления, не знаю, в такого навязчивого чувства какого-то н не дискомфортно дискомфорта от того, что, а, я знаю, что вот у нас, э, долги висят, и, э, вот у меня вот это вот, э, даже какой-то страх, а, что, м, ну вот, э, у не не невозможность как бы, э, а, расслабиться в том плане, что вот постоянно, каждый день эти мысли, что: надо отдавать, надо отдавать, надо отдавать,- и ты как бы не можешь вот, э, а, расслабиться и жить, э, спокойно, вот, э, тратить, куда хочешь там, планировать что-то, какие-то там путешествия, ещё что-то, потому что вот эти вот мысли, что у тебя долги, вот они прям мешают, э, жить. Вот, э, что бы ты мне подсказала? Ка что мне может помочь вообще в этой ситуации?
Да, ты знаешь, я понимаю тебя. Знаешь, такой страх из-за долгов может быть очень такой тяжелым и давящим, особенно когда обязательства постоянно напоминают о себе, и, конечно, они они не дают тебе расслабиться. В такие моменты, да, тревога может накрывать волнами. Появляется ощущение, что ты всё время кому-то что-то должна или кредиторам, или еще кому-то, что ситуация выходит иногда, может быть, даже из-под контроля, и что вот, э, впереди только напряжение. Вот ты сама тоже говоришь, что это мешает тебе расслабиться. Это абсолютно нормальная реакция твоя. Н ну долги- это часто воспринимается не просто как финансовый вопрос, а как эмоциональная нагрузка тоже и источник какого-то постоянного для тебя стресса. Ну Да, то, что тебе сейчас страшно, и и, э, не э, не говорит о о твоей слабости или неумении справляться. Это говорит о том, насколько сильно ты переживаешь и наскольно насколько тебе важно почувствовать безопасность и устойчивость. Ой, не говоря уже то, что ты хочешь уже строить какие-то планы на будущее, поездить тоже, отдохнуть. Ам, а можно тя спросить, э, какие именно долги у тебя сейчас вызывают вот именно наибольшую тревогу: кредиты, кредитные карты или другие обязательства?
Ну да. Мгм. Точно. Да, конечно, я скажу. А, дело в том, что вот, э, когда я жила в с э, в своей, на своей родине, да, то мы заняли ден деньги для того, что на строительство своего дома. Ну, то есть там там не хватало определенной суммы, мы заняли. Потому что планировали, что, ну, у нас был доход постоянный, э, мы как бы всё распланировали, всё получалось. Но потом, когда началась война, и мы вынуждены были уехать оттуда. То, ну, как бы ты понимаешь, да, долги уехали вместе с нами, дом остался, но мы вынуждены были оттуда уехать и теперь, э, строить свою жизнь в другой стране, а а долги-то висят. И здесь как бы получается, что, а, ну, нь нет возможности сейчас их отдавать. Потому что, ну, сложности и с работой, и с адаптацией, и, э, с тем, чтобы ва в принципе содержать, э, свою семью вот здесь, сейчас в, э, в новых условиях, а, вот и ну, <breath> лю ну вот.
Конечно, конечно. Конечно, это очень тяжело. Это вот, и знаешь, и морально тоже, конечно, оказаться в долгах из-за обстоятельств, которые ты и не можешь контролировать, может быть особенно тяжело. Ты принимала решение о строительстве дома, когда у вас был хороший доход и стабильность, и это было разумно в тех условиях. То что уже, конечно, после начала войны вам пришлось уехать, и у вас вся ситуация изменилась, и резко всё изменилось. Теперь вот долг ощущается как, как будто бы постоянная угроза и источник тревоги. Это ещё, знаешь, у тебя растет даже больше на эмоциональном уровне, потому что всё-таки еще и война тоже, да? Да, это последствия каких-то вот бо больших внешних событий, которые перевернули жизнь многих людей, и включая и твою жизнь тоже. А
Да. Н-да. Да, вот ты прям очень точно описала мои чувства, вот именно так.
Да. А вот, как ты думаешь, есть ли у тебя сейчас вот хоть какое-то представление о возможных вариантах? Отстрочка ли от от отстро отсрочка ли, может быть, реконстрир реконструкция вот этого долга? Есть как вот то банк вам дает какие-нибудь опции вообще?
Не, мы, э, не кредит брали, не ипотеку, мы занимали просто у людей и Да. И поэтому, м, э, так ещё сложнее, потому что, ну, если это банк, то тут в это финансовая организация, тут всё понятно- э, есть платежи, как бы ну не знаю, всё всё понятно. А здесь прям реально живые люди, которым которым мы сейчас вот у нас это на паузе стоит, и я понимаю, что ну, э, им неудобно, конечно, у нас, э, требовать эти деньги, поте потому что они понимают, в како в какой ситуации мы оказались. Но с другой стороны, э, он-то висит, он ведь никуда не девается, и мне как бы неудобно перед этими людьми, потому что это тоже, ну Да! Э, да, вот плюс к тому, что н н на меня давят эти мысли, плюс к этому ещё и чувство стыда добавляется, да, и много всего подмешивается вот, м, и прям вот, э, не не отпускает, э, н эти мысли.
У людей, мгм. М, да-да-да. Да, появляется чувство стыда тоже, да, ответственности. Конечно. Да, видно, что ты переживаешь не только за деньги, но и за отношения, за то, как, э, м ты говоришь, они всё равно люди понимающие, понимают, но ты всё равно это в голове у тебя думаешь, вот как на ме на меня смотрят, или что о что обо мне могут подумать, и больше даже даже самокритика у тебя идет, да.
Да. Да, и я лишний раз не могу там, а, что-то себе позволить, э, купить или там поехать куда-то, потому что эти люди, э, будут это видеть, и и как бы, ну, я сразу думаю, э: что они подумают?- Да, ну вот, э, типа, что: вот это лишняя была покупка,- иль или: могли бы з эти деньги нам отдать. Э, они же знают, э, что Вот и оно в как-то вот мешает полноценно жить.
Мгм. Да. У тебя вот на самом деле идет, да, самокритика. Да. Ты знаешь, когда долг перед людьми, это очень легко начать наказывать себя изнутри, прокручивать мысли о том, что ты: подвела, должна больше или там, знаешь, не имеешь права на покой. Но важно помнить, ты не брала деньги с плохими намерениями и не исчезла куда-то. Обстоятельства изменились резко и, конечно, не в, э, в твоем контроле. Поэтому, да, ты если ты с очень сильно будешь себя себя так, знаешь, э, винить, это и всё равно не ускорит решение вопроса. Просто оно только будет, э, тебя мучить и усиливать вот этот с э, не недовольствие с с собой, или что-то ты делаешь. Это всё равно, э я бы, знаешь, посоветовала те попробовать, попробовать напомнить себе, что ты- ответственный человек. Ты об этом думаешь и ты не убегаешь от этого, ты ищешь всё равно выход. Ты всегда вот, э, в голове у себя думаешь, да: как бы мне не тратить лишнее, чтобы вернуть деньги? Но одновременно это вот постоянное чувство вины- оно может тебе именно на эмоциональном фоне чуть-чуть попортить, э, и мысли, и, ну как бы, знаешь, вот и настроение. Поэтому
Абсолютно. Ну да.
да, поэтому, ты знаешь, вот, э, че как человек со стороны смотрит на это всё, я бы, может быть, я посоветовала бы, э, попробовать, может, как-то вот сделать бюджет и поверить в это очень сильно. То, что, ты например Какой бюджет идет у тебя? Каждый месяц как будто бы ты, например, выплачиваешь ипотеку. Иногда, конечно, всю сумму выплатить и не получится, ес особенно, если эти деньги были взяты на дом, на построение дома. Это, я считаю, довел довольно-таки весомая сумма. Поэтому, э, я бы посоветовала смотреть на это всё-таки как на кредит, даже если это это не из банка, а как будто бы сделать просто у тебя в банке в своем счету какую-то ячейку, например, и ежемесячно просто переводить туда деньги. И, например, же банк тебе не скажет: почему ты поехала отдыхать, когда у тебя есть долг ипотечный, например, да? Есть, э, ежемесячная плата, которую ты просто будешь отставлять, и периодически, если надо будет это переправлять кому-то, ты будешь переправлять. Но одновременно ты должна, я думаю- ну, конечно, не должна- но все-таки, если ты попытаешься поверить в это, то что ты пытаешься, конечно, а, отдать долг, но одновременно и жить, э, в свое удовольствие тоже. Потому что время проходит, молодость тоже проходит, всё равно надо, ну, еще поездить и посмотреть. Чтобы ты могла еще уверенно и еще дальше зарабатывать деньги, например, те нужно здоровье, тебе тоже нужно отдыхать. Поэтому как бы, знаешь, сбалансировать. Как ты думаешь?
Ага. Ну да. сто процентов. Да, ты знаешь, мне вот очень важно не не ставить жизнь свою на паузу. А тем более что дети тоже- они растут, хочется им тоже показать, э, что-то вокруг, э, куда-то свозить, э, чтобы они что-то увидели новое, интересное, какие-то, да, новые эмоции, новые впечатления. Не просто, э, не просто уйти вот в работу и целыми днями, ночами вот работать, на чтобы отдать этот долг и всё, и больше вокруг себя ничего не видеть. Так что, да, и мне это очень для меня оч очень важно. Но вот спасибо тебе за идею насчёт того, чтобы <smacks lips> хотя бы по чуть-чуть, а, откладывать вот сразу при поступлении дохода, да. Сразу какую-то часть, можно даже в виде, может, депозита, да, какую-то часть, э, откладывать каждый месяц. В возможно, это будет не очень значимое, а, вот в нашей ситуации сейчас. Потому что, м много мы не можем отложить, м, из-за того, что, ну, не такой уж высокий доход в данной ситуации. Но тем не менее, эт если это будет постоянно, то ну, там через год, допустим, это уже будет довольно-таки приличная сумма. И можно будет, э, действительно с чистой совестью её отдать, и как-то уже будет и легче, что процесс идёт. Мгм, спасибо тебе.
Конечно, да. Мгм, конечно. Конечно, конечно. Конечно. Ты самое главное знаешь, ты знай то, что ты не плохой человек и не должница как личность. Ты человек, который пережил пережила и семейный тоже резкий слом в жизни, и пытаешься удержаться тоже. Ты, э, к себе тоже относь относись очень снисходительно, потому что поддержка и вот бережное отношение к себе сейчас для тебя- это не роскошь, это необходимость. Очень даже. Поэтому да.
Да, м, сэ
Будь с собой тоже очень ласкова.
С этим я согласна. Мгм, да у меня есть такая такая проблемка тоже- винить себя и, э, а, надумывать всё. Знаешь, эм, потом вот это прям ком такой получается, нужно е нужно его распутывать и и и разгребать это всё. Спасибо тебе б огромное, ой, и за то, что выслушала, и за то, что, а, за сочувствие, и за то, что ты понимаешь мои эмоции. Э, спасибо, что поддержала, и, э, за твои идеи, за твои советы. М, я надеюсь, м, буду двигаться в этом направлении и мне будет легче со временем.
Конечно, всегда пожалуйста! Если что, обращайся ещё, и не забывай: ты не обязана иметь идеальный план. Достаточно двигаться маленькими шагами и сохранять ощущение, что ситуация не полностью вышла из-под контроля. А всё-таки у тебя есть контроль, и ещё ты можешь тоже и пожить тоже, и для себя.
Круто, спасибо. Ну ты мне прям настроение подняла!
Всегда пожалуйста, обращайся ещё!